Bah, oui, bah, je t'ai dit comme, heu, regarde le verre à moitié plein, elle m'a pas parlé pendant 4 mois, heu, je vais toutes les semaines, toutes les semaines, je lui ai expliqué, heu, je je m'excusais, tout ce que tu veux, j'ai tout fait. Et ouais, et au bout de 4 mois, elle m'a répondu, pour me voir 1 fois et après, heu, pareil, elle me dit: «Bah, là, je veux plus voir des gens, je veux rester chez moi, heu, heu, je préfère être seule, heu». Je lui dis: «Bah, si tu as des problèmes, mais viens, on va boire un verre, heu, tu vas pouvoir en parler». «Non, non, non, je veux être seule, je veux voir personne».
<chuckles> C'est pas vrai, oh là là. Ouais. OK. OK, ouais
Il y a un moment, tu vois, je
Ouais, elle a un travail à faire.
Bah, c'est ça, tu peux pas, heu, faire les choses à la place, en fait, tu vois?
Tu peux pas plus, ouais. Mmh mh.
C'est ça, donc toi, plutôt à chaque fois le rôle de celle qui motive un peu tes copines?
Ouais. Ouais, moi, je suis celle qui booste. <laughs> Allez tu es fatiguée, tu es malade, vas-y, on y va, allez, il y a pas de problème. <laughs>
Ouais, voilà. <laughs> Voilà. <laughs> Ouais. Ah bah, c'est bien ç
Mmh mh. Bah ouais, j en vrai j'aime bien, tu vois, je me dis, heu: «La vie, l on vit qu'1 fois en fait, heu, pour le moment», je me dis. <chuckles> Heu, autant en profiter et heu, prendre des bonnes choses, tu vois?
Ouais. Mmh. Bah, oui, c'est ça. Complètement. Après, on a tous droit à une petite rechute, mais heu.
Et donc Ouais bien sûr, bah, quand j'ai une rechute, je suis chez moi et je suis en train de je suis en train de mater des des des séries. <chuckles>
une habitude, quoi. Voilà, c'est ça. <chuckles> Bah, oui. Mais pas faire un truc, heu
<chuckles> Et et c'est c'est là où je ouais non, si c'est pour ghost ouais, si c'est pour ghoster, heu, c'est pas la peine, heu, franchement, heu.
quotidien, tu vois. Bah, puis, tu imagines tous les matins te lever avec «Oh là là, une journée supplémentaire dans ma vie». <chuckles> Tu pas possible, quoi. Bien sûr, bien sûr, mais mais en fait, ils font pas quelque chose, c'est qu'ils se complètent là-dedans, tu vois. Parce que c'est ils sont dans leur zone de confort. Bah oui.
Il y en a des gens comme ça malheureusement. Ouais. Mmh mh. Ah. Ouais, ouais, et c et c'est leur c choix, ouais, c'est par choix qu'ils sont là. Mmh.